Ja. Grüß dich, du und, äh, danke, dass du mal Zeit hast, mir, ja, dein Ohr zu leihen, vielleicht auch unter mal die Arme zu greifen, weil ich bin grade so 'n bisschen stuck, ähm ja, ich weiß nicht so genau, w wie ich sozusagen den Haken dran kriege, ne? Meine letzte Beziehung, dass ich da endlich mal abschließen kann, weil mich das irgendwie immer wieder beschäftigt und
Mhm.
das kenne ich eigentlich gar nicht so. Weil in meinem letzten das ist jetzt das 1. Mal, dass dass 'ne Beziehung endet. Ich glaube, das ist <chuckles> äh, kennt kennt wahrscheinlich jeder, aber ich habe noch nie also, es ist jetzt 'n knappes Jahr her, äh, und trotzdem
Mhm.
geht sie mir oder insgesamt das ganze Thema nicht ausm Kopf. Und so kenne ich es nicht, also, wenn ich mal 'n 1/2 Jahr gebraucht habe, war das eigentlich schon schon lange.
Okay. Ähm. Ga ga war denn bei dieser Beziehung irgendetwas anders als bei den vorhergehenden Beziehung, dass das so nachhallt bei dir?
Ja, das sind, glaube ich, 2 Sachen. Also, ich versuche das ja auch die ganze Zeit schon zu überlegen. Was was war was war da jetzt so besonders? Also, wir kannten uns halt nur kurz, äh, 4 also 4 Monate. Also eigentlich, wenn man das so schaut, müsste man sich da
Hm.
sage ich mir, muss man sich das so eigentlich relativ leicht wieder abschütteln lassen, aber irgendwie war das 'ne Verbindung, ähm also wo ich mich sehr stark mit ihr verbunden gefühlt habe ohne dass ich es genau benennen kann.
Mhm.
Also wir vom Typ her waren wir schon mal sehr ähnlich. Ähm, ich bin ja eher so 'n bisschen introvertiert und aber sie war derselbe Typ. Nur, ja, in derselben Variante, aber dafür extrovertiert. Also, da haben wir uns schon gut ergänzt und auch von den Hobbys. Ähm, da geht schon los mit „Raumschiff Enterprise“, ähm, äh, Fan zu sein und das habe ich jetzt hier, ja also, auch noch 'ne Frau, äh, on Top, so noch nicht gefunden. Ich habe ja auch nicht danach gesucht, aber das ist ei eines der vielen Gemeinsamkeiten, wo ich gemerkt habe: „Ja, äh, irgendwie schwingt das ähnlich“, ne, ist vielleicht der richtige Ausdruck.
Ja, aber ich glaube Mhm. Okay. <chuckles> Okay. Ja, da hört sich ja auch erstmal erstmal super schön an.
Ja, das Ja, und das hat sich auch die ersten also wir haben uns nicht so oft getroffen in den 4 Monaten. Es waren 4, 5 Wochenenden. Da zwischendrin mal klar ge ähm, geskypt und telefoniert, gewhatsappt, aber
Mhm. Mhm.
äh, das meiste ging, äh, au eben auch erst 'n bisschen telefonisch, also das Persönliche war 'n bisschen weniger.
Ja.
Ja und dann waren wir 'ne ganze Woche war ich 'ne ganze Woche bei ihr. Ähm, war auch 'n trauriger Anlass in ihrer Familie. Aber das war auch der Grund, warum ich da länger geblieben bin. Eigentlich war das gar nicht so geplant.
Mhm.
Und am Ende der Woche die, äh sehr also, ich fand's total schön, ähm, habe aber schon gemerkt, in der Woche, irgendwas verändert sich grade.
Ja.
Und am Ende der Woche habe ich auch gemerkt: „Boah, irgendwie, hm, da müssen wir jetzt mal drüber reden.“ Aber ich habe so bisschen auf den Trauerfall auch geschoben und so weiter, weil natürlich das s das Gegenüber natürlich dann auch anders ist als sonst, ne? Also, ich habe das 'n bisschen da drauf geschoben.
Mhm.
Aber das endete dann eben mit, ähm, äh also wir haben dann auch drüber gesprochen, dass es irgendwie sich jetzt grad komisch angefühlt hat die letzten 2 Tage, ohne dass sie es genau benennen konnte. Sie hat nur gesagt: „Ja, sie hat irgendwie das Gefühl, dass sie sich zurückziehen muss und weiß gar nicht warum, weil sie das nicht kennt.“ Ja, und das hat dann in 'ner WhatsApp-Nachricht geendet, dass, ähm, sie sich halt bereit fühlt für 'ne für 'ne Liebesbeziehung. Und ja, das war es. Wir haben noch einmal telefoniert, und dann hat sie es ganz abgebrochen.
Okay. Also, du weißt quasi auch n nicht, warum das Ganze beendet wurde, außer dass sie sich nicht bereit fühlt für 'ne Beziehung.
Ja, ich meine, das ist 'n Grund. Ähm, also, das vielleicht Teil 2, dass das so abrupt ist. Also, das, ähm, s sie hätte ich das 2.
Mhm.
Der 2. Aspekt, der anders ist als bei d als bei den anderen Beziehungen. Da ist es eher so, dass man sich einfach auseinandergelebt hat und eh gemerkt hat, das passt nicht. Und, na ja, dann tut trotzdem weh, aber
Okay. Mhm.
äh, ähm, das, äh, ja zumindest bin ich leichter rausgekommen, sage ich jetzt mal so.
Okay, also es, i äh, man merkt schon, dass dich das auf jeden Fall auch emotional noch, ähm, beschäftigt. Und du, glaube ich auch, aufgrund dessen äh, äh, schwierig ist, da 'nen Abschluss zu finden? Vielleicht willst du auch noch gar keinen Abschluss finden? Weil du ja vielleicht doch noch ja, hoffst du vielleicht sogar noch, dass da vielleicht das wieder sich sich kippen könnte?
Ja, grundsätzlich schon. Also, ich würde, ähm also, für mich f fühlt sich das irgendwie
Mhm.
Ja, da, ah dieses abrupte, das, ähm man kriegt kein kein Ende drauf, ne, kein
Ja.
Äh, und klar kann das, äh, schiefgehen. Äh, wer weiß, was da bei ihr im Hintergrund noch ist an alten Erfahrungen, ne, aus, ähm
Mhm.
aus anderen Beziehung. Aber irgendwie so dieses auch das noch nicht mal versucht zu haben, das ist eigentlich das, was mich am meisten rumtreibt. Also, wenn man scheitert, ist ja okay. Aber man kann ja feststellen, es passt nicht. Und, ähm, das es das gehört ja zum Leben dazu. Aber so dieses, wir haben's noch nicht mal a also ernsthaft, äh, wenn man noch nicht mal wirklich versucht, sondern beim 1. Windhauch ist schon
Na, das Ja. Mhm.
äh, diese Beziehung weg. Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten beschäftigt. Weil sie mir eben auch sexuell, also, so intens also gefühlt so intensiv waren, also so beides. Wäre es 'ne oberflächliche Beziehung, wo man mal als Paar Wochenende gehabt hätte und, ja, keine Ahnung, Sexualität war gut. Ähm, da kann man sagen gut, dann ist es eben war es 'ne interessante Erfahrung, aber es war eben gefühlt auch anders, ja.
Da war auf jeden Fall mehr als dieses oberflächliche, wie du so grade geschrieben hast. Und ich höre auch raus, dass du oder dass ihr beide kein, ich sage mal so 'n so 'n abschließendes Gespräch ihr habt zwar noch mal telefoniert, aber so wirklich 'n Grund nennen konnte sie dir nicht. Und seitdem habt ihr auch nicht noch mal Kontakt gehabt, oder habt ihr euch noch mal geschrieben, oder
Ne, in diesem Gespräch damals das war das war vielleicht auch noch so nah dran. Un un und das war überhaupt erstmal mit der Situation so bisschen klarzukommen. Ähm, begründen konnte sie es ja weiterhin nicht und, ne, danach gab's nur so 2, 3 WhatsApp-Nachrichten und mal so ab und zu
Mhm. Ja. Mhm.
ähm, 'n Geburtstagswunsch, aber das ist dann nie über ja, äh, so Nachrichten, die man sich unter Freunden schreiben würde, hinausgegangen, ne, also auf das Thema, sich noch mal einzulassen
Mhm.
äh, kamen wir da nicht. Ich habe das zwar mal f eingefordert ist jetzt zu viel gesagt, aber da wollte sie sich nicht darauf einlassen.
Ja. Mhm.
Na gut, und erzwingen kann ich's ja nicht. Also, das macht ja auch keinen Sinn.
Klar, klar. Aber es wäre natürlich ja für für dich angenehm, einfach dieses dieses Wissen zu haben, warum das Ganze nicht funktioniert hat, oder was der Grund dafür war. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Ähm, weil du ja jetzt so 'n bisschen in der in in luftleeren Raum hängst. Was was würdest du dir denn wünschen, dass sie sich noch mal bei dir meldet, dass ihr 'n abschließendes Gespräch habt, oder dass dass ihr es einfach noch mal versucht, oder was was wäre so das, wo du sagst, das würde ich jetzt am meisten wirklich fühlen?
Na ja, was ich mir wünschen würde, wäre schon, dass sie, ja dass sie sich noch mal meldet und sagt: „Lass uns noch mal zumindest mal drüber reden
Mhm.
und was da eigentlich war und was da passiert ist.“ Und schon 'n bisschen in der Hoffnung, dass vielleicht, wenn man im Gespräch erkennt, ähm, ob das ob sich's lohnt also, lohnt klingt so 'n bisschen blöd, aber du weißt, was ich meine.
Mhm. Ja klar.
Ähm, da vielleicht noch mal 'n paar Schritte weiter zu gehen und wirklich zu schauen, äh, ob das nicht mehr sein kann oder könnte.
Mhm. Verstehe. Und b besteht die Option für dich oder anders, hast du ihr das so schon mal mitgeteilt? Und falls nicht, besteht die Option, ihr das auf irgendeinem Weg, den wir ja vielleicht beide jetzt miteinander erarbeiten können, ähm, ihr das nochmal so mitzuteilen, dass du dir wünschen würdest, einfach noch mal 'nen Gespräch zu haben?
Ne, ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Also, die hatte ja a auch ihrerseits mich geghostet, ne, also aus all ihren Kanälen rausgeworfen, dass
Ah, ok. Ah, ok. Mhm.
Also, da habe ich für mich entschieden: „Ne, wenn, dann muss der Impuls von ihr kommen. Und wenn sie das von sich aus nicht, hm also von sich aus den Mut nicht hat, ähm, diesen Schritt zu tun, dann hat sie auch nicht den Mut, den nächsten Schritt zu tun. Also dann
Okay.
erspare ich mir das an der“ vielleicht mache ich mir es 'n bisschen einfach, aber das ist für mich so bisschen der der Proof, ob sie es ernst meint, und nicht beim nächsten Mal gleich wieder wegläuft, sage ich jetzt auch mal so bisschen fahrig, ne?
Okay. Okay, also rational gesehen ist das Thema für dich eigentlich durch, emotional gesehen nicht.
Ne, emotional nicht. Ne, rational ja, du hast es gut beschrieben, genau.
Ist das so Ja. Mhm. Okay. Ähm, und natürlich ist die die Emotionalität ja immer das Schwere, weil es nicht greifbar ist, weil man es nicht verstehen kann, warum das Herz der Kopf manchmal Dinge tut, die wir nicht die wir nicht nachvollziehen können. Und ich glaube das ist einfach nur meine meine m meine meine persönliche Meinung dahingehend. Ich glaube, um da 'nen wirklich 'nen Abschluss zu finden, musst du halt diese Emot also den emotionalen Abstand schaffen. Und das geht vielleicht tatsächlich nur, wenn du nochmal, ja, vielleicht 'n bisschen Old School mit 'nem Brief sogar vielleicht eventuell, auch wenn das vielleicht sich erstmal falsch anfühlt, aber einfach noch mal mitteilst: „Pass auf, das und das. Das sind meine Gefühle. Ich fühle mich vor 'n Kopf gestoßen, kann damit nicht abschalten.“ Und wenn du bis da wenn du dann darauf auch nichts bekommst auch wenn du da jetzt über deinen Schatten springen müsstest, weil du gesagt hast, du hast dich schon öfters gemeldet, und jetzt, ähm, siehst du es nicht mehr ein. Ähm, aber vielleicht ist dann so wirklich so dieses weil du wenn du dich ich sage jetzt drastisch emotional auskotzt ähm, vielleicht ist dann dann die die die die die Situation an die gegeben, dass wenn du keine Antwort bekommst, dass du dann halt wirklich sagst: „Okay, alles klar. Herz, Kopf, das läuft jetzt alles grade gleich. Ich kann das rational wie emotional gleich behandeln und für mich ist das Thema durch.“
Mhm. Okay, ich, we we weiß was du meinst. Ähm, ob ich da allerdings noch mal ran will. Hm, ich dachte eigentlich also, für mich hat's zumindest die Entscheidung mal gut angefühlt zu sagen: „Ne, wenn, dann muss es von ihr kommen.“ Ist ja ihre Entscheidung, mich zu ghosten. Also, wer wer geht, muss, äh dann ist an der Seite wiederzukommen.
Absolut. Ich bin da ja auch voll bei dir. Nur deine deine Emotionen, ähm, sind da nicht bei dir so, das ist halt das große Problem. Und, ähm, da kannst du oder konntest du bis jetzt noch keinen keinen Abschluss finden. Weil irgendwie hoffst du ja noch, dass von ihr was kommt.
Ja, ja, klar. Was verändert das mit dem Brief? Also, ich glaube ich, da darf ich vielleicht noch mal drüber nachdenken. Vielleicht nehme ich das n n
Ja. Ja. Also, es muss jetzt nicht kein Brief sein oder so was. Das war jetzt einfach nur so dieses dieses romantische Hollywood äh, äh, 60er Jahre Film. Ähm, da schreibt man 'n Brief und dann wird alles wieder gut. Ähm, aber vielleicht musst du die emotionale Seite einfach von deiner Seite noch mal bedienen, um damit komplett abschließen zu können.
Ja, aber ich meine, äh, die anderen Möglichkeiten, also WhatsApp oder sowas sind ja keine Kanäle. Ne, also
Mhm.
Okay. Also, ich sehe schon, vielleicht darf ich da nochmal in mich reinspüren. Ähm, insoweit, ich danke f für deinen für deinen Ratschlag und auch für das offene Ohr.
Mhm.
Einfach mal drüber geredet zu haben, ist auch schon mal gut, merke ich gerade, ne?
Se sehr gerne und ich wünsche dir viel Erfolg.